Aí eu falei: "Ou eu morro, ou eu durmo bem", eu dormi bem graças a Deus, <chuckles> porque cada uma tem 1 grama de melatonina, o nosso corpo suporta se eu não me engano até 10, não me lembro se era dez ou 20, mas lógico prescrição médica, né. Pessoa tem que saber exatamente o que fazer sem ir se guiando por pessoa, eh, modinha de internet ou o que for. Então, eu sabia que eu estava em um limite legal e que eu realmente eu estava muito cansada.
<laughs> Ah, entendi. Sim, sim. Claro. Uhum, com certeza. Entendi.
Mas é uma coisa que eu evito.
E quando você tá muito cansada, é é pior? Você tem disso também: "Tô muito cansada" e aí você não consegue dormir?
Sim.